هي يعني مستمِّرة معايا إن هو هيبقى مرَض مُزمِن خلاص الدكتور قال لي كده، وأنا الأعراض ظهرِت عليَّ، وبدأت أحس بتعَب وأحس بدوخة ويعني وشوية أعراض كده، و فالدكتور قال لي روحي حَلِّلي، رُحت بسرعة وكشفت وحَلِّلت فطلَع عندي، آآ بداية سكّر و وخلاص، فقال لي لازم بقى تغيّري آآ، روتين حياتِك و لازم أهتم بالنوم كويس و وآكُل أكْل كويس، وأبعِد عن النشويات والسّكريات و يعني آآ، ال ال ال الروتين كلّه هيتغير في الأكل وفي الحركة، فاهمة إزاي، لازم أهتم بالرياضة.
صحيح معاكِ حق فعلًا. آمم إمم. لأ، معلش.
عارفة، يعني متضايقة جدًا لأني أنا يعني مش هاقول لِك باحب الأكل، آه باحب آكُل طبعًا وباكُل عادي، بس باكُل أكْل عادي بقى مع أولادي و وبنخرُج بناكُل برّه، بنشرب عصير، بنشرب كذا آآ، لقيت ال الدكتور مدّيني لِستة آآ بحاجات إن أنا لازم أبطّلها آآ، وما آكُلش الحلويّات خالص آآ، سكريّات خالص ما أكُلهاش، أحبطني جدًا، جدًا، وحاسّة إن أنا يعني الدنيا قافلة في وشّي بصراحة، مش عارفة إزاي، يعني مش قادرة أتخيّل، يعني أنا بدأت كده مش قادرة أتخيّل ابقى قاعدة على السُّفرة، وحاجات مش قادرة آكُلها وحاجات ممنوعة.
إمم، وده طبعًا أحبَطِك طبعًا وضايقِك. لأ، لأ، ما تضَايقيش نفسِك يعني، لأ، لأ، كلّ حاجة محلولة، يعني بُصّي آآ، موضوع السكّر دَوّة ما تقلقيش منُّه خالص، طبعًا أنتِ لازِم تخلّي بالِك ع منُّه بس ما تقلقيش إن هو يسيطر على حياتِك كده، ويخلّيكِ مُستاءة لأن هو آآ ممكن يكون عارِض، ممكن يكون عصبي، ممكن يكون حاجة بتضايق لفترة قريّبة وبعد كده خلاص يعني، هيروح منِك فما تعتبريهوش إن هو حاجة مستمِّرة، اعتبريه إن هو يعني حاجة كده جَت لِك عشان تنظّمي حياتِك وتنظّمي آآ، يعني يومِك وبعد كده خلاص هتضبُط معاكِ. بس قولي لي بالضبط يعني هي إيه الأعراض اللي بتيجي لِك وبتخلّيكِ يعني تحسّي بكده، يعني يعني إيه شِدّة ال ال ال المرَض بالنسبة لِك، يعني هل مثلًا بيحصَل ِلك مثلًا دوخة غ بيحصَل لِك مثلًا آآ آآ حاسّة إن مثلًا رجليكِ واجعاكِ، حاسّة إنك مش مضبوطة آآ، إيه ال بالضبط يعني الأعراض اللي بتيجي لِك وبتحسّسِك إن أنتِ مش عارفة تمارسي نشاطِك في اليوم.